อา เพราะว่าแบบ บอกมา มาบอกว่า "เงินเดือนน้อย ลูกเยอะ" ก อ่า อะไรนู่นนี่นั่น ซึ่งพอเราโตมาเราก็มองย้อนกลับไป เงินเดือนน้อยไหม ก็น้อยจริง แต่ว่าเราอยู่ต่างจังหวัด
ครับ อือ ๆ ครับ
แต่พออยู่ต่างจังหวัดปุ๊บ เรื่องของเวลาเดินทางไปต่าง ต ไปทำงานต่างอำเภอ อะไรอย่างนี้ ของข้าราชการเนาะ ก็แบบ ต้องออกเองอะ ซื้อรถเอง ต้องมีค่าน้ำมันเอง เงินเดือน 10,000 กว่าบาท มันก็ไม่พออยู่แล้วแหละ แต่ถ้าแบบเป็นเงินเดือนในการใช้กินใช้อยู่อย่างเดียวอะมันพอ แล้วเรื่องในวงการราชการนะ ก็มีอวดกันน่ะ <chuckles>
ครับ อืม ครับ เข้าใจเลยครับ อืม <chuckles> ครับ แน่นอนอยู่แล้วครับ วงการ วงการระบบราชการบ้านเรานี่ โอ้โฮ! คือ
เออ บ เดี๋ยว ๆ บ้านนะ เออ เดี๋ยวต้องออกรถ ใหม่ เดี๋ยวต้องซื้อตำแหน่ง
อืม ใช่ ๆ ๆ ๆ อือฮึ
เคยได้ยินไหมคะ? ไม่ได้มีแต่ตำรวจนะคะ
ทุกหน่วยงานแหละครับผม บาง ครั้งคือ บางครั้งก็อยากจะออกมานะครับ คือ บา เห็นบางคนก็อยากจะออกมาจากระบบนั้น แต่ว่าด้วย ด้วยภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ทำให้แบบ อ่า ต้องทนอยู่ อะไรอย่างนี้อะครับ
ใช่ อืม อืม แต่ว่าแบบเรากลับรู้สึกดีในการที่พ่อแม่เราอะเป็นข้าราชการ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าแบบตอนที่เรา ตอนเนี้ย คือพอเขาแก่อะเราไม่ต้องดูแลเขามาก
ครับ อืม
เอ่อ เค้ามีบำนาญของเขาเอง เขามีเงินของเขาเอง เขามี เอ่อ สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของเขาเอง
อา ใช่เลยครับนะ คือสวัสดิการดีมากเลยนะครับ แต่นั่นแหละครับผม คือ อะฮะ
ใช่ เราก็เลยแบบรู้สึกว่า พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น เราก็เลยงงว่า เอ๊ะ ทำไมเขาอยู่กันไม่ได้?
อืม ผมว่า ผมว่าไม่ใช่ อ่า เรื่องเงินเดือนนะครับ ผมว่ามองว่าที่ระบบมากกว่า เพราะว่า อ ราชการบ้านเราเนี่ย อ่า เขา ยังไงอะ อ่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่พรรคพวกของตน อะไรประมาณนี้อะครับ มันก็เลย คน คนที่แบบว่าเข้ามาด้วยคุณภาพ คือเข้ามาด้วยการสอบเนี่ย อ่า จะทำงานลำบากอะครับ
อืม

เออ บ้านเราไม่มีรั้ว คนเดินผ่านบ้านเราได้ อะไรได้ มันก็เลยแบบ รู้สึกแบบได้ คุยกัน เรานอนอยู่ใต้ถุนบ้านก็มีคนเดินผ่านทักทายกันน่ะ
อ๋อ อ๋อ ครับ ผมว่าดีนะ เหมือนกับ อ่า คือ อ วัฒนธรรมในอดีตเนี่ย คน คน คือปฏิสัมพันธ์ของคนในอดีตก็จะเป็นอย่างงั้นนะครับ แบ่งปันซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเพื่อ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะ อืม
อืม อืม อืม เราก็ เลยแบบ เออ ก็คิดถึงเนาะ อยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกัน
ก็อยากจะ <chuckles> ก็หวังว่าสักวันนะครับ จะได้ไป กลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย อืม หวังว่า หวังว่า คือ อ่า ระบบราชการบ้านเราเนี่ยห่างไกลจากทุจริตนะครับ คือมีแต่คนดี ๆ เข้ามาอยู่ในระบบ คน คนไม่ดีเนี่ยให้ ออกไปโดยเร็วนะ จะได้แบบ บ้านเมืองเราจะได้พัฒนาเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเขาที่ไป เจริญแล้วอะครับ อืม
นั่นน่ะสิ เออ อย่างสิงคโปร์ อย่างมาเล อะไรอย่างงี้เนาะ
โอ้ ใช่ ๆ ๆ ผมอยากจะให้เป็นอย่างงั้นมากกว่าครับ เพราะว่าผมว่าประเทศเราเนี่ยอุดมด้วยความสมบูรณ์ทุกอย่างนะ ทุกด้านเลย แต่ว่านั่นน่ะแหละครับ คนที่เข้ามาบริหารประเทศ อ่า อ ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีอะครับ เลยทำให้ประเทศเราถอยหลัง
เออ ๆ เฮ้อ ก็ไม่รู้ว่ามันทุจริตเนี่ยมันมาตั้งแต่ ร ตั้งแต่ข้างบนลงมาเลย ตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างไง นักการเมืองก็ทุจริตแล้วอะ พวกนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหม ครับ ก็ <chuckles> ครับ ก็หวังว่าสักวันน่าจะลบล้างความทุจริตในระบบราชการได้นะครับผมนะ ของ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวดี ๆ ครับ สวัสดีครับ
ขอบคุณเหมือนกันค่ะ ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ